Dis-moi, j'ai un petit souci en ce moment, heu, c'est que j'ai été prise, heu, là, pour un nouveau travail, où il faut que je travaille, heu, sur des des petites histoires, en fait, heu, à écrire. Et et le truc, c'est que, ben, mmh, parfois, je manque vraiment d'inspiration. Mmh, c'est-à-dire que, même quand quand parfois, heu, je me sens un petit peu mieux, que je sens que, là, je peux y aller et tout, heu, très vite, en fait, je je me je me dégonfle un petit peu en cours, heu, en cours de d'écriture, heu, je commence à avoir presque des maux de tête, heu, à me sentir pas bien. Et et puis je panique, en fait, parce que je me dis: «Ben, j'ai un j'ai un temps imparti, quand même, hein, j'ai un certain nombre d'heures, heu, pour rendre aussi ces travaux-là». Donc, heu, bah c'est pas simple à le gérer, ça, plus, heu, le manque d'énergie, quoi.
Mmh. OK. OK, je je vois le souci. Heu, mais, du coup, toi, tu es, hem, tu as tu as tu stresses parce que tu, bon, bah, tu as tu as pas de créativité, mais, heu, est-ce qu'on te donne un sujet précis à à étudier ou, heu, est-ce que tu as, heu, est-ce que tu es complètement libre, heu, d'écrire ce que tu veux?
Heu, c'est à la fois libre et, en même temps, il y a quelques contraintes, c'est-à-dire que, heu, tu vois, il va y avoir des genres en particulier, hein, ça peut être du un thriller, heu, ça peut être, heu, même de la de le de la biographie ou de l'autobiographie. Hem et puis ça peut être sinon de la fantaisie. En fait, c'est toi qui choisis un petit peu en fonction de de de ce que tu veux écrire. Heu, donc moi, je suis plutôt un petit peu dans le thriller, mystère, tout ça. Par contre, heu, c'est vrai que du coup, c'est pas tant, heu, je dirais, le manque d'inspiration, c'est plus le manque d'énergie qui vient nuire à l'inspiration, en fait. C'est-à-dire que tu peux avoir une bonne idée et et puis très vite, en fait, tu te décourages parce que, bah, je commence à écrire et tout, et puis je me dis: «Mais non, heu heu, là, vraiment, j'ai un coup de barre», enfin, j'ai je suis pas bien, tu vois? Et du coup, ça me ça me bloque un petit peu dans mon élan. Je me demandais si tu avais des petites, heu, astuces, peut-être, par rapport à ça?
OK. Ouais, heu, je pense, heu, je peux te donner des conseils! Mais, heu, du coup, est-ce que ta fatigue elle arrive, par exemple, heu heu, dès que tu te lèves dans la journée, par exemple, que tu sais que tu vas devoir faire ça, est-ce que directement ça te fout, heu, ça te fout la la fatigue, la flemme, heu, de de d'aller dessus parce que tu sais que tu vas manquer de, bah, de créativité ou, enfin, je veux dire, dès le matin? Ou c'est vraiment quand tu t'y mets, heu, finalement que tu es, heu, dans ton travail, là, et que, heu, eh ben, rien que le fait d'y réfléchir, heu, voilà, tu y a tu y arrives pas, quoi?
Hem Ben, en fait, le matin, généralement, ça va. C'est plutôt que j'ai enfin, c'est c'est pour ça que j'ai tendance aussi à à essayer de prendre le taureau par les cornes et puis de commencer le plus tôt possible parce que je me dis: «Bon, OK, je peux surfer un petit peu sur cette», heu, bah, tu sais, heu, tu as tu es frais, quoi, le matin et heu et en fait, heu, bah, petit à petit donc la matinée passe. Heu, généralement, les 1res heures, ça va et puis, bon, en fin de matinée, bon, déjà, voilà, <chuckles> généralement, on a faim, hein, donc heu, ça dissipe un petit peu et c'est au moment de s'y remettre, en fait. C'est c'est après avoir mangé. Donc tu sais, je vais aller, heu, attraper un sandwich, un truc dans la cuisine et puis, heu, quand je vais m'y remettre, en fait, je sens que j'ai plus trop le, mmh, heu, l'énergie. Puis en fin d'aprèm, pareil, heu, j'ai l'impression que ça décline très, très vite et que, heu, que voilà, je me sens un petit peu à plat. Je sais plus trop ce que j'écris. J'ai l'impression que c'est c'est pas fou. Enfin, c'est c'est une routine que j'arrive pas à, mmh, à ouais.
Ouais. <chuckles> <chuckles> Ouais, c'est un travail qui t'épuise un peu, du coup, j'ai l'impression.
Ben, en tout cas, j'essaie de faire les choses bien aussi, tu vois? Parce qu'en l'occurrence, heu, c'est vrai que, heu, en moyenne, j'essaie de mettre, heu, pas plus de 18 heures par, heu, par short story. Donc c'est le format un petit peu qu'on qu'on m'impose aussi et heu et donc heu, bon, c'est assez fatigant parce que j'essaie de faire un travail qui est aussi, heu, qualitatif et par conséquent, ben, ouais.
C OK. Mais c'est un, mmh, ce ce souci de fatigue, de manque d'énergie, là, c'est, heu, c'est un truc qui, heu, qui dure depuis quel un certain temps ou c'est vraiment depuis ce projet-là et heu, que que c'est arrivé?
Heu, non, ça faisait un petit moment que que j'avais cette, heu, problématique, en fait. Heu, dès que je me concentrais sur quelque chose trop longtemps. Heu, donc, heu, les maux de tête, les migraines, ça, ça fluctue. Il y a des fois, c'est il y a des jours qui sont pires que d'autres, on va dire.
OK.
Heu, mais sinon, hem, ouais, le manque d'énergie, le fait d'être constamment à plat, heu, passer les 1res heures du matin, ouais, ça, c'est un truc qui me suit depuis, heu, quelques mois quand même.
OK, je je comprends un peu le le le problème. Mais heu, du coup, est-ce que, heu tu as l'air d'être fatiguée depuis longtemps, ça affecte ton travail? Et heu, est-ce que tu as pensé, du coup, heu, à, mmh, à ton activité à côté de ce travail? Heu, par exemple, si tu fais une activité physique, du coup, pour, heu, un peu te détacher de ton travail, heu, penser à autre chose et heu, et du coup, faire une activité qui te qui te booste un peu? Heu, ou est-ce que tu manges bien? Tu dors bien? Par exemple aussi, heu, c'est important.
Mmh mh. Heu bah, j'essaie, en tout cas, de de manger bien, hein. C'est vrai que j'avais tendance à à grignoter, parfois. Bon, j'essaie de en tout cas, de manger des snacks un peu plus, heu, healthy, comme on dit. Donc, ça va être, tu sais, du chocolat noir, des choses comme ça. Heu, pour essayer de garder un peu mes niveaux d'énergie, heu, assez constants. Et puis, pareil, au au niveau du sommeil, par contre, c'est un petit peu plus galère. Heu, il y a des nuits, heu, clairement, j'arrive pas à dormir. Mais bon, j'essaie d'accuser le coup, heu bah, justement en en essayant, heu, la course à pied régulièrement et tout. Heu, donc heu, c'est on va dire que j'essaie le plus possible. Après, je me dis parfois, peut-être que, tu sais le fait de lâcher prise aussi et de se dire: «Bah, il y a des journées sans», et et de pas forcément trop culpabiliser. Peut-être que ça aiderait. Tu en penses quoi?
Ouais. Ouais, c'est bien ç Ah ouais. Ah, complètement. Heu bah, f je pense que faire des pauses, heu, comme ça dans dans ton travail, sortir un peu, heu heu, de de de ta réflexion, d'essayer de d'essayer de de pas toujours, hem, penser à ton travail, ouais, ç ça ça peut t'aider complètement. Faire des pauses, c'est, je pense, c'est la meilleure chose, surtout quand tu t'épuises, comme tu as l'air de dire, heu, à réfléchir, heu, sur heu, sur une idée, heu, et que tu t tu es, et que tu arrives pas à trouver. Je pense que, souvent, s la la solution, c'est de se déconnecter de ça, prendre un peu de temps pour toi. Heu, tu, heu, tu bah, je sais pas, tu te reposes, tu sors faire du sport heu, je sais pas, tu vas au resto, tu vois des amis, j'en sais rien. Tu vas tu fais autre chose, heu, qui te fait sortir un peu de ton cadre de travail, heu, et heu, te renouveler un peu le, mmh la créativité. Je pense ça ça ça joue beaucoup.
Mmh. Ouais, c'est ça. Mmh. Ouais, beh, je pense tu as raison parce que, parfois, heu ben, c'est c'est un truc qu'on entend souvent, hein, de de lâcher un petit peu son projet aussi. Heu, peut-être que ça va faire que tu reviens un petit peu avec des idées nouvelles aussi ou, heu, ou une nouvelle manière d'aborder peut-être un même problème. Et et tu avais pas forcément les ressources, heu, à l'instant T. Donc, je me dis peut-être que que, ouais, ça, c'est pas bête. Après heu, en fait, le problème, c'est que j'ai déjà essayé, heu, de couper un petit peu, heu, d'aller voir, heu, éventuellement des amis, heu, de regarder des séries, heu, de sortir au ciné, des choses comme ça.
Ouais. Ouais.
Et en fait, heu, le truc, c'est que, des fois, je culpabilise quand même. Parce que je me dis: «Waouh, heu, ce que je mets pas en heures de travail aujourd'hui, il faudra que je le compense demain». Et du coup, tu vois? Heu, j'ai l'impression que, ouais, je j'ai j'ai du mal à lâcher prise, un petit peu, de du fait contrôler, ma routine. Est-ce que, pour ça, tu aurais, peut-être, des petits conseils?
Contrôler ta routine, hem, bah, après, c'est vrai que bon quand quand on a un travail créatif, on est un peu dépendant, du coup, de sa créativité <chuckles> et de de ses idées, qui arrivent un peu n'importe quand, donc c'est vrai que je com je comprends un peu le souci, mais hem
Bah, ouais.
c'est vrai que, si, quand même, tu planifies tes tâches, tu te je pense que si tu as un cadre de vie, heu, plutôt sain, heu, où «tu mets toutes les les les chances de ton côté», entre guillemets, pour, heu, vraiment réussir ton projet et être, hem, avoir, heu, de l'énergie, du coup, à le réaliser. Heu, c'est bien d'avoir un cadre c'est bien d'avoir un cadre, mais se garder en tête que si tu as, heu, une idée qui te vient alors que tu es en pleine course à pied, et beh, finalement, tu rentres chez toi en courant pour, heu, pour écrire.
Mmh mh. <chuckles> C'est pas mal, ça!
Et heu, mmh, j ouais, je pense, du coup, heu, garder en tête que t comme tu as quelque chose à à faire, heu, d'important, heu, sur, heu, le point de vue créatif, et que beh, comme je disais avant, bah, la créativité ça peut surgir, heu, n'importe quand, donc heu, être prêt à à travailler n'importe quand, mais en même temps, à avoir une, heu, une routine, hem, assez carrée, je pense.
Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que, du coup, ça veut dire que, hem, en fait, je peux aussi décomplexer, déculpabiliser un petit peu de de pas tout le temps, heu, être attelée à mon bureau, heu, dans le sens où voilà, heu, il suffirait peut-être que j'aie un petit carnet. Heu ou même, hein, sans forcément investir dans un carnet. C'est vrai que j'ai mon téléphone, heu, il y a les notes. Donc en fait, heu, bah, si j'ai une idée qui me vient à ce moment-là, heu, j'ai qu'à, heu, j'ai qu'à l'écrire et puis quand je rentrerai, bah, ce sera super, quoi.
Mmh. Tu peux le noter. Bah, c'est ça. Après aussi, tu peut-être que tu peux, heu, aussi, heu, simplifier tes tâches de travail. Hem, je veux dire que, du coup, heu, tu, heu
Mmh mh.
heu, tu tu tu te dis que, bah, là, tu travailles, heu, tu écris, heu, peut-être des mots, heu, qui te qui t'inspireront plus tard. Mais si tu as pas d'inspiration sur le moment, bah, tu tu lâches, heu, tu lâches un peu l'affaire et et heu, tu gardes juste ce que tu avais en tête pour le moment. Et tu pars tu pars faire autre chose jusqu'à avoir encore un peu plus d'inspiration et et peut-être que, petit à petit, du coup, heu, bah, tu vas é écrire, heu, de plus en plus de lignes, heu et je sais pas, tu te laisses des mots-clés peut-être, heu, à à droite, à gauche, heu?
Ouais. Ouais. Oui, oui, c'est vrai. Bah, je pense qu'en plus, la créativité, heu, je sais plus où j'avais lu ça mais heu, quelqu'un avait dit sur les réseaux, je crois, que c'était un petit peu comme un muscle. C'est-à-dire qu'en fait, heu, plus tu t'habituais aussi à prendre certaines habitudes d'écriture, plus tu pouvais, un petit peu, te reposer là-dessus, sous-entendu, voilà, heu, tu peux prendre parfois, heu, un temps, on va dire, où où tu te coupes aussi de de ces tâches-là. Eh, ben, en fait, heu, tu vas y revenir et tu auras rien perdu parce que, heu, tu as développé aussi cette capacité à pouvoir te reconcentrer plus vite. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression, peut-être, ça, heu, ça peut peut-être fonctionner, comme tu dis. Et puis, ouais, le fait d'écrire simplement des mots-clés quand j'arrive pas à développer toute une idée que j'ai, ça peut être, heu, une bonne manière de temporiser, en tout cas, ouais, ça ça coûte rien d'essayer.
Ouais. Ouais, ouais. C'est ça, ouais. J'ai un peu l'image de de de ça, là, enfin, du du du du créatif, en gros, heu, du per du profil créatif qui, heu heu, quand il a un peu d'inspiration, enfin, qu'il voit quelque chose qui l'inspire, ça peut être autant, je sais pas, de la musique, de de de l'image, heu heu, bah, du texte. Heu, je sais pas, tout tout plein de choses qui peuvent l'entourer.
Mmh mh.
Il le garde, heu, entre guillemets, heu, en média, tu vois, heu? Je sais pas, en photo, hem, physique et ou heu ou il note, heu, quelque chose, tu vois? Il fait un un genre de de paperboard, tu vois, où il met tout dessus, un peu comme une enquête <chuckles> et heu, histoire de faire un histoire de faire un mémo et
Ouais. Ouais, ouais, ça me parle.
et heu, bah, quand l'idée te vient, heu, grâce à ce mémo, heu, tu tu tu te mets à travailler et puis, heu, mais enfin, du coup, ça m'a l'air un peu plus organisé, un peu plus simple. Tu tu tu t'éviterais pas mal de stress, peut-être, aussi parce que, du coup, heu
Mmh. Ouais, du fait de savoir que qu'aussi justement, c'est un petit peu couché par écrit et que je vais pas perdre mes idées, heu, si si je prends un petit peu de de distance et de recul, quoi.
C'est ça, je vois un peu les choses comme ça, ouais et heu et je pense que ça ça pourrait t'aider
Ouais.
et heu j'espère que ça t'aidera. <chuckles>
Non mais du ch Je pense que tu as raison parce qu'en plus, heu, c'est vrai que ça me fait marrer parce que, hem, bah, dans un des une des short story que j'écris, heu, bah, il y a une une enquête, simplement et c'est vrai qu'il y a ce cette image du paperboard, elle est bien. Franchement, je pense que je vais la garder et puis heu, que ça va bien m'aider, hein. En tout cas, je te remercie beaucoup, heu, pour tous tes conseils.
Ah, bah, avec grand plaisir! Heu, j'espère que, du coup, tu vas, heu, retrouver la créativité avec, heu, toutes les idées qu'on qu'on a pu évoquer et heu et puis, bah, je te souhaite bon courage, du coup, pour ton projet et et et bonne chance.